Eee, enggak enggak. Jadi kalau, eee, istilahnya, tuh, kalau aku mungkin kalau kita ketemu jalan baru, aku, tuh, bisa dengan mudah untuk ke jalan baru tersebut, gitu. Tapi kalau untuk bisa nyusyu nyusurin jalan lama untuk balik ke jalan lama itu tugasnya suamiku. Jadi dia, tuh, ingatannya emang agak kuat untuk balik ke jalan lama, gitu, tapi kalau untuk ketemu jalan baru, untuk baca peta, dia nggak bisa, gitu. Jadi pas pulang, sih, lancar-lancar aja karena emang suamiku tau jalannya, gitu. Dan, ya u ya, udah, sih waktu itu, ya, akhirnya pulang, gitu, kan, pulang, ya, udah, eee, jadi cerita juga, terus, ya, kakiku kesakitan karena lama jalan juga, ya. Ya, akhirnya tetap selamat, sih, ceritanya.
Mmm. Oh. Oke. Mmm. Oh, gitu. Mmm. <chuckles> Oke. Iya iya. Syukurlah, ya, Kak, ya, aman terkendali. <chuckles> Tapi dari pengalaman kocak itu bisa dibilang kocak, ya, eee, itu ada hal-hal yang bisa dipelajari nggak, Kak? Entah itu dari apa namanya, eee, cara berkomunikasi ke depannya atau hal-hal yang untuk diri sendiri, gitu-gitu, ada nggak yang bisa diambil?
Iya. Iya. Mmm mmm. Ada banget, sih, ada banget. Jadi mungkin, eee, kalau memang itu tempat baru, gitu, kan, pertama, jangan dulu, eee, tiba-tiba keluar jalur pemi apa, dari komunikasi yang awal. Karena, kan, tadi, kan, tiba-tiba suamiku, kan, beli rokok, kan, yang itu tidak ada dalam perjanjian kalau dia bakal lama, gitu, kan. Jadi mungkin diomongin dulu kalau memang mau nanti beli sesuatu, ya, udah, gitu. Ba eee, jemput dulu orangnya, baru nanti komunikasikan, "Eh, aku tadi mau beli ini, dong." Gitu, diantar dan pastikan nggak jadi masalah kesasar, kan, kayak gitu.
Mmm. Oh, iya. Mmm. Mhm mhm mhm. Oke. Iya, sih, benar benar. Terus juga mungkin untuk diri Kakak sendiri mhm?
<clears throat> Terus kalau yang ke-2 sih, tadi. Kenapa?
Yang untuk diri Kakak sendiri tadi, ada nggak?
Iya. Ada, sih, yaitu, eee, aku, tuh, saking, ya, udah, aku kira aku bakal ke mana-mana bareng suamiku, ternyata memang ada berpisahnya, jadi kayak, ya, udah, pakai, eee, belilah ski SIM card, tuh, ya, udah dua-duanya. Jadi setiap handphone, tuh, dikasih SIM card karena setelah kejadian itu, pun, agak sempat kesulitan kalau kita kepisah, gitu, kan. Jadi lebih baik, ya, udah setiap handphone dikasih SIM card dan setidaknya itu bisa ngebantu buat, eee, komunikasi kalau ada apa-apa nantinya, yang sebenernya nggak tau bakal hal buruk atau hal bagus, sih, gitu.
<chuckles> Oke.